Ah, also jetzt gerade um über über Goethe Faust zu reden, also fand ich diese Entwicklung, ähm, obwohl es 250 Jahre her ist, dass das geschrieben wurde, ziemlich nachvollziehbar. Dass da ein Mensch, äh, zerrissen ist, äh, zwischen zwischen dem Wunsch, hm, Dinge erleben zu er und erkunden zu wollen, aber gleichzeitig auch an einem Ort zu bleiben und einer einer Tätigkeit als Doktor nachzugehen und das Leben in allen Auf und Abs, äh, zu erleben und dadurch auch, wenn man irgendwas falsch macht im Leben, sich dennoch freundlich zu begeg begegnen zu können.
Mhm. Ja, siehst du, Faust, äh, hatte ich total vergessen so. Da war war war nur noch Mephisto präsent bei mir, ähm, da war noch 'ne Dame im Spiel. Ja, okay, ja. Aber diese diese Zerrissenheit, die war mir gar nicht mehr präsent.
<giggles> Ah, okay.
Und da war dann aber quasi 'ne L 'ne Lehre dann auch draus, wie der wie der Protagonist das gemeistert hat, und das konntest du auf dich übertragen?
Ja. Ja, genau, also jetzt konkret, um beim Faust zu bleiben, wenn das noch von Interesse ist, ähm er hat ja dann letztendlich, äh, den Tod, äh, zu verantworten. A erst mal die Schwangerschaft und auch den Tod von von von von Gretchen. <giggles> Das ist natürlich 'ne enorme Bürde, aber er hat sich dann letztendlich, äh, selber verziehen und auch, ähm auch, äh, Gott hat ihm dann wohl verziehen.
Ja. Mhm.
Mhm.
Ui, also er war er war verantwortlich für die Schwangerschaft von Gretchen und also und ihren Tod. Das heißt quasi auch für den Tod seines Sohnes dann oder oder k oder Tochter?
Ja genau, genau, genau, das auch. Ja, also er hat ordentlich Schuld auf sich geladen eigentlich, ja, mhm, ja, das vielleicht mal als Bei
Mhm. Mhm. Und das hat dich beeinflusst dann? Das konntest du auf dich übertragen? Daraus hast du gelernt?
Ähm, die <laughs> Ja, also zum Glück nicht 1 zu 1 also, ich habe niemanden <laughs> Ja, aber ja, ne, genau. Äh, das konnte ich durchaus auf mich übertragen, und da gibt's auch so ei andere Ideen aus dem Coaching zum Beispiel, dass man das Leben betrachten kann wie so 'n Super Mario-Spiel eigentlich, und man ist so man ist so Mario und, ähm, <smacks lips> und, äh, spielt sich eigentlich selbst in diesem Spiel des Lebens, ne? Welchen Schritt geht Mario als nächstes? Wo hüpft er als nächstes hin? Wenn man <giggles> das Leben also mit 'ner gewissen Lockerheit angeht, dann, äh, kann man sich selbst sehr freundlich gegenübertreten.
Ja, ja, da <laughs> Man muss nicht alles nachmachen. <giggles>